うーん、なるほど。
うん。
そうですね。あの、息子さんはからは、あの、もうちょっとヘルプとかサポートして欲しいみたいな、そういったことは特にはあの、言われてはいない感じですか？うんうん。
言わないですね。言わないです。あと、その、分かったことが、その、ん、えっと、元夫も、なんだかちょっとこう、えっと、似たような感じの、発達障害というか、まあ、あの、ADHD っていうんですけど、それがある傾向にあって、それでまあ
はいはい。 ああ、うーん。 あ、はい。 うんと。うん、うん。
あんまり、自覚してなないっぽいんですよ。ま、ちょっとこれも難しいところなんですけど。
かな。 そうですね。うーん。
うん、だから
そうですね、そうん。
ちょっと、何ていうの、その普通と違うじゃなくて、こす自分はこうなんだみたいな個性として考えてて。
うん。 うんうん。 うんうんうんうん。
それでまあ、えっと、家族、おお父さん、えっとその私の息子のおじいちゃんにあたる人も、割とそういうまあ、似たような傾向が強かったんですね。
はい。 ああ。 そうなんですね。ふーん、うんうんうん。じゃ、まあ、家系、ね、男性家系うん、がちょっと繋がってしまっているって感じなんですね。ふんふんふんふん。なるほど。
だからそう、家系のそうそうです。 うん。 それでもう家族全体的に、あの、もうそういう性格っていうか、特徴だみたいな感じで。
うんうん。 うん。 うん、うん。